А, слушай, я тут, э, а, в периодически в последнее время зн начала задумываться о разных таких вещах странных, я бы сказала. Например, м, я вот могу себе сидеть-сидеть, никого не трогать, и там как бы сама себя не трогать, и в моменте начать думать о смысле жизни, о том, что я, там, боюсь умирать, например, или о том, что вообще-то мы такие все люди мелкие в формате Вселенной, зачем вообще мы живем? То есть, раз наш, э, наш жизненный цикл получается человеческий, он же такой м маленький в формате, вообще в масштабе Вселенной целой. То есть, ну, условно, там, сколько, 80, да, 90 лет максимум, а, и это вообще ни о чём, по сути, да. И я вот когда начинаю об этом думать, у меня сразу возникает такое ощущение вот этого, вот этой вот ничтожности, того, что я такая вообще мелкая песчинка во Вселенной. И вот есть какие-то, вот, сомнения в том вообще, а, что я делаю, чем занимаюсь, вообще есть ли в смысл этим заниматься-то, собственно, или просто можно как бы, о, жить, наслаждаться жизнью. Потому что так или иначе конец у всех один, да? Но вот не знаю, какой смысл человеку, знаешь, куда-то бежать, с чем-то чего-то достигать, какие-то амбиции там, э, вообще, ну, догонять, скажем так, вообще какие-то цели ставить. Вот, э, честно говоря, иногда такие мысли начинают пугать и сбивать с толку. Я, конечно, стараюсь от них абстрагироваться как-то, но не всегда получается. Вот что ты думаешь вообще по этому поводу в целом, и, может быть, э, скажешь вообще, как можно, например, мне абстрагироваться от таких мыслей и не думать об этом?
Ну да. Слушай, ну, на самом деле, то, о чём ты говоришь, это такой глубокий философский поиск и он свойственен мыслителям, м, свойственен, м, многим личностям, которые вошли в историю, там: Сократ, Платон и так далее. Люди думают о таких вещах. Эммануил Кант, в конце концов, тоже размышлял о звездном небе, о законе внутри, а, нас, как он сказал. Вот, поэтому то, что ты думаешь об этом, это не только естественно, но это даже очень интересно и занимательно, это говорит о том, что ты глубокий мыслящий человек. Но вот вопрос уже в том, м, насколько тебе комфортно, то есть, может быть, когд в какой-то момент начинается, как бы, состояние, когда ты уже не рада этим мыслям, я правильно тебя понимаю?
Мгм. Ну, вообще, да. То есть не то, что бы я, знаешь, как-то не рада, но я я до сих пор помню тот тот момент, когда я впервые почувствовала прям страх. Страх от того, что я, по сути, вот кто-то вообще, ну, незн незначительный в масштабе именно вот мира, Вселенной, да даже вот Земли нашей, да, планеты. Именно вот в физическом плане, даже вот не в духовном каком-то, а именно в физическом плане. Я просто в какой-то момент своей жизни, а, начала очень сильно увлекаться космосом, и я увидела такое короткое видео, где, значит, показывали размеры, м, человека в сравнении с, эм, получается, тогда это была Солнечная система. Вот, и просто, понимаешь, вот просто глядя на вот это видео, да, как там пост постепенно отдаляется, отдаляется камера, скажем так, от человека, и ты видишь, насколько человек сам по себе мелочен, он вот просто, знаешь, бактерия в масштабе, э, Солнечной системы. И я думаю об этом, и я понимаю, что, ну, знаешь, в такие моменты просто приходит четкое осознание, что это наша реальность, что мы в ней живем, и это не где-то там далеко. Ну, то есть технически это где-то там далеко, да, но, как будто бы, мы же являемся частью вот этого всего, да, я имею в виду щас космос, там, планеты. И мне <chuckles> страшно осознавать, что я, как человек, как личность, ощущаю себя кем-то значимым, но при этом, когда я начинаю думать о том, кто я, как человек в физическом плане, я, получается, никто, если мы говорим про вот такие огромные какие-то масштабы. То есть вот странное чувство, такое, знаешь, сравнимое с реальным страхом от того, что я, там, ну, просто ничего из себя не представляю, по сути, и, возможно, себе всё надумала, что я там кем-то являюсь.
Мгм. Н-да, понимаю. Ну, в мире людей ты в любом случае кем-то являешься. А, да может быть, где-то в Альфа-Центавра ты никто, им до тебя нет дела, но здесь, в своём социуме, ты выполняешь какую-то роль, это, наверное, нормально? Как ты думаешь?
Ну да, конечно, но в то же время бывают и такие мысли, что пока я не сделаю чего-то значимого, кстати, наверное, возможно, это и причина, почему у многих людей есть какие-то амбиции, планы и цели. Э, мы не можем, наверное, жить без каких-то целей, иначе вот начнем думать о таких вещах, о которых я вот щас рассказываю. То есть, если не ставить себе какие-то цели, ты не отвлекаешься от того, чтобы, наверное, познавать суть этого мира, и получается так, что ты фокусируешься на каких-то своих людских, э, установках, а, вот этих вот планах, амбициях, и в итоге пытаешься чего-то достичь как раз-таки по той причине, что ты хочешь стать кем-то значимым в этом социуме вообще, в, как ты вот говоришь, в человеческом мире, да, потому что это, наверное, единственное, чего человек может достигнуть в принципе. Вот я говорю, видимо, э, я вот не представляю, например, как ученые живут с тем осознанием, да, с которым они сталкиваются каждый день, например, всякие а астрономы, да, астробиологи, вот, э, в целом, в общем, астрофизики особенно, это, мне кажется, вообще этим людям совсем сложно в этом плане. Но вот этот вот постоянные, м, как сказать, постоянные мысли странные, которые возникают тоже вот периодически о том, а есть ли смысл в жизни, а вот как бы зачем мы все живем, это очень, э, немножко может даже угнетать. И я вот, э, периодически ловлю себя на таком состоянии, что я могу, знаешь, лежать просто в кровати, и смотреть в потолок, думать об этом и вот, э, ничего не делать. То есть сразу начи м, как-то надвигается такая апатия потихоньку. И вот это даже в моменты может на меня прям физически влиять. Вот даже не знаю, есть ли смысл с этим что-то делать или п стоит как бы оставить как есть, чтобы, ну, периодически хотя бы размышлять, либо как-то постараться сделать эти размышления безопасными, вот что-то такое.
Мгм. Мгм, это на самом деле вот такая как бы вилка, к которой ты сейчас подошла: а, прекращать ли вообще размышления или сделать их безопасными. Это, на самом деле, эм, такой важный выбор, потому что если ты вообще прекратишь эти размышления, ну, во-первых, как? Волевым усилием ты можешь их просто запихать куда-то поглубже, а если они будут неосознанные и глубоко там где-то копошиться, то, возможно, они больше тебе навредят. То есть, может быть, их нав на поверхность- это полезнее выражать. Но как их выражать, не вредя себе? М, может быть, каким-то творческим способом? Ведь то, о чём ты говоришь, эм, ну многие люди осознают, но это угнетает не всех. То есть кто-то с этим действит страдает, а кто-то пишет книгу, или стихи, или музыку, э, в которых он выражает вот эти чувства и как бы освобождается от них, и потом эти тексты могут вдохновлять других людей. Вот, э, насколько ты склонна к такому творчеству?
Мгм. Хм. Да. Мгм, да. О, мне кажется, я была бы раньше склонна к этому, но не сейчас. Сейчас я больше такой технично-направленный, технически направленный человек. И я ещё, знаешь, о чём подумала: что даже если б я была творческим человеком и действительно применила бы вот это вот и в творчестве конкретно, я бы, опять же, начала задумываться о том, а зачем я это делаю, если это увидит всего лишь наш человеческий мир? То есть, <chuckles> получается, если я, э, ощущаю себя жалкой в этом мире, то для меня, получается, и остальные люди такие же. То есть, э, всё равно как будто бы есть ощущение, что вот, мол, раз я такая ничтожная во всей Вселенной, то и все люди такие же, потому что мы все одного вида, скажем так. Вот, поэтому сложная, да, философская мысль в этом плане, сложные философские рассуждения. Но вот, э, я ещё, знаешь, о чём подумала: а вот есть ли, ам, смысл, скажем так, думать об этом, например, в какое-то определённое конкретное время, то есть позволять себе прям развивать мысли, там какие-то, может быть, теории строить, рассуждать на какие-то там темы? Потому что мне кажется иногда, что, э, и Вот, на самом деле, есть же, н такая поговорка: "Горе от ума", да, "Чем м-меньше знаешь, крепче спишь". И вот эти все фразы, как будто бы они сейчас очень так чётко подходят кэ ко мне, потому что я в последнее время стала об многом размышлять и узнавать, и периодически знания могут пугать, вот в том числе, например, про тот же космос. Я вот думаю, как это всё сбалансировать, наверно, чтобы вот не с помощью творчества, а, например, ну вот, выделить себе время чисто для таких размышлений. Вот как тебе такое, можно попробовать?
Ну. Мгм. Ну, э, да, выделить, э, время- это однозначно лучше, чем пытаться вообще этого избежать, потому что очевидно, что ты человек мыслящий, и тебе будет сложно совсем ни о чём не думать, отказаться от знаний, от познания Вселенной. Потому что, возможно, это тебя как раз-таки заряжает и даёт тебе много сил, потому что ты это любишь. А, вот. Но в этом как бы философствовании, если действительно выделить себе какие-то часы, э, в расписании, допустим, в субботу с 10 до 12, э, с 10 утра до 12 дня ты, э, размышляешь, может быть, что-то записываешь. Это на самом деле очень облегчает жизнь, даже если ты не собираешься публиковать эту книгу или отправлять записку с, э, "Вояджером" куда-то, чтобы её увидели инопланетяне. М, м, всё равно ты можешь записывать для себя, это поможет тебе структурировать свои мысли, может быть, сделать какие-то выводы. Э, вот. А, и да, возможно, если ты ограничишь это конкретным временем, то тебе будет, э, легче.
Н, дак-то да, мгм. Мгм, да. Мгм. Мгм. Ну, я, как бы, видишь, ещё, ш шё о чем думала. Вот я испытываю, как я уже сказала, от этот страх, э, касаемо того, что ощущаю себя, вот Я, кстати, поняла, как, почему у меня он возникает, то есть, не сам, а, факт того, что я ощущаю себя жалкой, мелкой, ничтожной в формате Вселенной, а, а страх по поводу того, что если, вдруг, меня не станет именно, и там, и наша, ну например, планета вдруг не станет, то, никто это не заметит. И, по сути, ну, как бы всё исчезнет, да, и это будет полная пустота. И, наверное, вот этот страх, н э, как-то, наверное, как как-то выразиться, даже не знаю, в общем, страх, э, не, э, увидеть будущее, возможно, ещё страх, э, того, что всё в моменте исчезнет по щелчку пальцев, а ведь такое возможно, в том числе. И, в общем, вот этот страх как раз-таки, я вот хотела сказать, что он периодически действительно может, знаешь, положительно на меня влиять, вот так же, как и вот эти размышления, о которых, вот, ты тоже сказала, мол, если, э, как-то, например, выделять время и записывать все эти мысли, это может, мне кажется, тоже ни даже положительно влиять, с той точки зрения, что это будет меня толкать на какие-то действия. Возможно, и мотивировать на, вот, активную какую-то позицию жизненную, в целом развиваться, чтобы вот, как раз-таки, может быть, самоутвердиться, сама ну, как бы, сама <chuckles> с сама как-то стану кем-то, в общем, в человеческом мире. И вот как раз-таки достичь, может, своих каких-то целей и реализовать амбиции, потому что, когда понимаешь, что наше время ограниченное, как-то вот быстрее-быстрее хочется двигаться, что ли, вот, не знаю, как это чувство объяснить.
Ну да. На самом деле, м, очень здорово, да, превратить вот эти, вот, тревожные мысли, наоборот, в мотивацию для того, чтобы что-то делать со своей, вот этой, пусть и мимолётной, но, всё-таки, жизнью. Для человека это, а, даже, может быть, много, да, в каком-то смысле, моменте, если смотреть. Э, да, от души тебе желаю, чтобы у тебя, э, получилось это.
Мгм. Да, спасибо большое. Я, наверно, вот воспользуюсь, как раз, вот этим советом про определенное вре